Ja, das tat mir halt auch wirklich leid. Ähm
Ja, sicherlich. Also, Wahnsinn. Ne, also ich finde es so allgemein, es ist ne, also, ich finde es toll irgendwie, wenn wenn also ich f ne, klar, also den Service auch in den USA kannst du ja mit Deutschland auch überhaupt nicht vergleichen, ne? Also, das ist es sind, ne, in Deutschland so, kannst ja froh sein, wenn sie überhaupt kommen, ne? Oder <laughs> oder nicht dich nicht von der Seite anmaulen und dir dein Essen regelrecht versauen. Ähm, <clears throat> das hast du halt hier zwar jetzt mehr als früher, aber bei Weitem natürlich nicht so, ne, und das ist ja auch Teil der Erfahrung dann, ne, wenn du grade schön essen gehst oder so und du hast dann irgendwie, ne, 'ne Bedienung oder oder so und die sind dann echt richtig auch dem denen macht's auch Spaß. Ich finde es ja dann echt traurig und schlimm dann zu hören ne, die werden so richtig reingedrescht da von ihren Chefs und ne, sonst verlieren sie ihren Job und, ah, furchtbar, ne? Also
Ja. aber Ihr Service war <giggles> Ja, aber in Deutschland wollen wir das auch nicht. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, und Die bemühen sich. Ja. Ja. Ja, ich finde das auch furchtbar und ansonsten, wo du von den Bedienungen erzählt hast, also, ähm, das, was jetzt tatsächlich in Deutschland auch kommt, ist diese ganze, ähm ah, was ist noch mal der Tip auf Deutsch? Äh, der
Ja. Mhm. Ja. Ach so, de Trinkgeld, ja. Mhm.
Trinkgeld, genau. Ähm, und das kommt mittlerweile auch sehr stark nach Deutschland. Aber in Deutschland haben wir ja den
Ja. Ja, habe ich auch gesehen, Wahnsinn. Mhm.
ja, und ich muss echt sagen, also, es ist Selbstbedienung und die Leute verlangen dann von mir Trinkgeld. Und ich bin da so
Mhm. Ja, ich fand es auch in den Cafés so krass. Ich bin in Café und habe mir 'n Kaffee mitgeno also 'n 'n Cappuccino geholt, und dann d ke krieg ich halt dieses ne, das Gerät, was vor dir steht und dann steht da 15, 20 oder 25 % Trinkgeld und ich so „Sag mal, habt ihr's noch alle?“ Ja, also so, für was denn, ja?
Ja. Ja. Ja, also ja. <laughs>
Wahnsinn, ne?
Ja, da ging's mir ähnlich. Ja, danke für's Gespräch.
Na ja. Ja. Danke dir fürs Gespräch. Jo, Tschüss.
Tschüss.

Hallo Na, du? Wie geht's dir?
Hallöchen. Na ach, ganz gut, und wie geht's dir?
Gut. Oh, mir geht's gut. Danke. Magen ist Magen ist voll. <chuckles>
Das freut mich. Ach, <chuckles> was gab's denn Schönes? Dann wahrscheinlich jetzt zum
Oh, du, ich habe einfach nur nur, ähm, äh, 2 Eier schnell gemacht und, äh, bisschen also, so, ähm, Pampelmusensaft ausgepresst und eigentlich 'n Frühstück, aber ich habe es als Mittagessen genommen, ja. <chuckles>
Ah, okay. Pampelmuse? Oh, <giggles> ja, ich wollte grad sagen, so Mittagessen dann, ne? Ja, ah, klingt lecker trotzdem. Du, sag mal, hast du eigentlich so 'n Lieblingsgericht?
Ja, ja. Mhm.